んま、それぐらいしかですね、まあ、今できるっていうことはないんですが、それすらも
なるほど、はい。
うーん、長続きしないんですよ。
ああ、そうなんです。お医者さんは、こう、どんな運動をおすすめされるんですか？やっぱりジョギング、ウォーキング、水泳とかですか？
べい。 あ。 ええ。あの、やはり医師に言わせると、その、無理のない範囲で、有酸素運動が、あの、やはりこう何て言うの、脂肪を燃焼させるとか、いうことがあるけど、まあ、ただあんまりこう、やっぱりこう、体に負担をかけすぎるのもいけないので、ま、思いっきり走ったりとか、そういうことはね、あの、お、まあ、避けた方がいいでしょう、もう軽くこう、少し心拍を上げる程度の軽いジョギングとか。ああ、ウォーキング、うん、ウォーキングを少しはい、そうなんですよね。だかその、えっと、医師が言うには、筋トレよりもそちらの方が、その、何てとんでしょう、こう、今の自分にとっては、ああ、いいんじゃないか、というふうには言われてはいるんですよね、はい。
はい。 はい。 なるほど。 はい。 なるほど。うん、いいですね。うんうん。なるほど、有酸素運動ですね。はい。 う、ふん。 なるほど。ああ、いいですね。なんかあれですか、その中でまあ、続かないっておっしゃられてたんですけど、その、しずかないって感じる主な理由って、なんかご自身で考えられるとこありますか？
はい。 はい。ええ。 はい。 うん、うーん。 そうですよね、やっぱりこう、まあ、最初はこう始める時は、こう、なんか少しこう、楽しみと言いますか、まあ、例えばウォーキングで外を、さまあ、散歩のようにちょっとを少しだけ早く歩いて、まあ、ま、かうん、走るほどでもないんですけど、走るのと歩くのと間ぐらいでっていうと、最初始めるときは、あの、結構、それまでにない景色が見えたり、周りをこう楽しんだりしながらっていうのはあるんですが、ええ、ところがですね、うーん、やっぱりあの、同じところを回っていますと、やっぱ飽きちゃうんですよね。
はい。 あっ。 はい。 うんうん。 楽しめますよね。 はい。